जी, तो मुझे ये बताइए कि आजकल सुनने में आता है कि, ऑनलाइन दोस्तियाँ होती हैं। तो, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए ऑनलाइन दोस्तों और असली दोस्तों में सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या लगता है?
हुँ, हुँ। नहीं, मुझे सबसे बड़ा फ़र्क ये लगता है कि ऑनलाइन दोस्त जो होते हैं, वो सच्चे नहीं माने जा सकते मुझे लगता है, कि मतलब आप अपने सिर्फ दोस्त कह सकते हो, बट रियलिटी में जो दोस्ती के मायने हैं, वो आपको उनमें नहीं दिखेंगे। लेकिन जब आप असली दोस्त की बात करते हो, तो उस दोस्त के अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी कि जो एक रियल दोस्त में होनी चाहिए कि वो आपका सपोर्ट करेगा, आपके सही समय पर आपके साथ खड़ा रहेगा, बुरा समय चाहे अच्छा समय। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ऑनलाइन दोस्त सिर्फ कहने के दोस्त होते हैं, सच में नहीं होते हैं।
अ, हाँ। जी। अच्छा, तो आपने कभी ऑनलाइन किसी से अ, दोस्ती की है? किसी से मित्रता की है या अ, उनको अपने बारे में कुछ बताया है? या फिर अ, उस वो इंटरैक्शन कैसा रहा, अगर आपने ऐसा कभी किया है, तो?
नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मुझे शुरू से ही यही लगता है, कि मतलब अ, अगर अ, होता है ना कि ऑनलाइन चीज़ें मिली हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दोस्ती बना लोगे। क्योंकि आप कैसे जानोगे उस इंसान की आइडेंटिटी कि वो सही है कि गलत है। तो मैंने तो देखो कभी नहीं बनाया, मतलब मुझे नहीं पसंद है शुरू से, कि मैं ऑनलाइन दोस्त बनाऊँ। क्योंकि अ, जो असली दोस्त होते हैं, वही अ, काम आते हैं और उन्हीं से हमारा मतलब भी होता है। तो मैंने कभी नहीं बनाया ऑनलाइन दोस्त।
जी। हाँ, मतलब आप शुरू से ही सतर्क रहती हैं इन सारी चीज़ों को लेकर कि ऑनलाइन दोस्ती नहीं करनी है। और मुझे ये बताइए कि, जैसे कई सारे लोग होंगे आपके आसपास जो ऑनलाइन दोस्तियाँ करते होंगे। तो, क्या कभी आपको ऐसा कुछ सुनने को मिला है कि हाँ, किसी ने ऑनलाइन दोस्ती की, अपनी जो है, फीलिंग्स किसी को बताई और फिर उसके बारे उसके बाद जो है, उनके जीवन में ना अ, कुछ घटनाएँ घटित हुई जिसकी वजह से उन्हें भी जो है, ऑनलाइन दोस्ती से भरोसा उठ गया हो?
हाँ, बहुत ज़्यादा। हुँ। बिल्कुल नहीं। हुँ। हाँ, बिल्कुल। कई बार ऐसे सुनने में आता है, मैंने तो बहुत लोगों से सुना भी है, कि मतलब उन्होंने ऑनलाइन दोस्ती करी किसी और राज्य के इंसान से या फिर किसी और देश के ही इंसान से। और कई बार पता चलता था कि वो उस अ, इंसान का नाम का कोई इंसा अ, कोई बंदा ही नहीं है कोई। होता है ना, कि आइडेंटिटी तो है, कि नाम है, सब कुछ है बायो भी लिखी है, सारी फ़ोटोज़ वगैरह डली है। लेकिन कई समय बाद पता चला कि उस नाम का कोई इंसान ही नहीं है, वो फेक आईडी बनी हुई थी। कई बार ऐसे पता चलता है। कई बार ऐसा होता है कि अ, बहुत सारे लोग दोस्ती कर तो लेते हैं, लेकिन जब समय आता है कि हाँ, मिलना तो पता चलता है कि लड़के से दोस्ती थी, लेकिन वो लड़की निकलता है या लड़की होती है, तो लड़का निकलता है। तो ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं, मुझे तो।
अरे वाह! <chuckles> जी। हुँ। ऐसा भी होता है? ओह! ये तो काफ़ी नई बात बता दी आपने कि अ, हाँ, दोस्तियों में भी ऐसा होता है और ऑनलाइन में खासकर। तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि ऑनलाइन में अ, दोस्तियाँ जो होती हैं, ये फ़ेक टाइप की होती हैं। इस तरह का अच्छा, ओके ठीक है। तो ये बत
हाँ, बिल्कुल। हुँ। हुँ। हाँ, लगभग, 90% हुँ। दस प्रतिशत अगर किसी को मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है।
हाँ, हाँ, अच्छा जी। अच्छा आप ये बताइए कि ऐसे भरोसा बनाना हो किसी के साथ या फिर किसी के साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशनली क्लोज़ आना हो। तो फिर वो, ऑनलाइन में जो चैट है, उसमें चैटिंग में बातें बनती हैं या फिर जैसे आपने बताया कि आप असली दोस्ती बनाती हैं, असली जीवन के जो दोस्त हैं। तो, आप तो मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन ज़्यादा इमोशनल लोग जुड़ पाते हैं या फिर असल जीवन में? और क्या मुझे ये बताइए कि ऑनलाइन कोई ऐसी दोस्ती है, जो अ, कोई चीज़ है, ऐसी कि जो ऑनलाइन दोस्ती को बहुत ही ज़्यादा गहरा बना सके?
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। ते ऑनलाइन दोस्ती को मुझे लगता है कि ऑनलाइन दोस्त में हम भावनाएँ नहीं व्यक्त कर सकते। क्योंकि अगर मान लो कोई इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है और कोई ऑनलाइन दोस्त है तो वो अगर अपना अपना दुख उससे मैसेज में व्यक्त कर रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्त कर पाएगा किसी हद तक। या सामने वाला इंसान उसकी भावनाओं को समझ पाएगा कि वो दुख में है या उसे ये परेशानी है। वो इस तरह का महसूस कर रहा है और मुझे लगता है सामने जो दोस्ती होती है, जो असली दोस्ती होती है वहाँ आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, आमने-सामने बैठ के बात कर सकते हो। सामने वाला भी जैसे होता है कि हमारी भावनाओं को समझ जाता है कि अच्छा हाँ, ये परेशानी है, ठीक है। आप ये कर सकते हो, ये-ये चीज़ें करोगे तो सही हो जाएगा। तो कहीं न कहीं असली दोस्ती में हम अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं और सामने वाला समझने के भी गे सक्षम रहेगा। लेकिन ऑनलाइन में मुझे लगता है कि भावनाएँ कहीं से भी नहीं जुड़े होते है। आप बात बता सकते हो। बता दी ठीक है लेकिन वो कहीं से भी आपको भावनात्मक तौर पे मदद नहीं करने वाला है, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं मदद कहाँ से करें?
हाँ। सच में? हाँ। हुँ, ये त ये काफी बढ़िया बताया आपने कि भावनाएँ अ, जुड़ तो जाएँगी लेकिन आप बातें साझा नहीं कर सकेंगे तो मतलब आप पूरी तरह से जो है ऑनलाइन दोस्ती को मानती ही नहीं है कि मुझे तो करनी ही नहीं है। आप सिर्फ़ असल, असल जीवन में जो है दोस्त बनाती हैं, ऐसा होता है क्या आपके साथ?
हुँ। हाँ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। मैं ऑनलाइन दोस्ती कभी नहीं बनाती मतलब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मान लो अगर कोई ह अ, कोई परेशानी आपके साथ आ गई, तो ऑनलाइन दोस्त आपको तुरंत तो नहीं मिलेंगे। लेकिन जो असली दोस्त है आप एक कॉल करोगे तो वह विदिन अ, 15 मिनट या 20 मिनट वो आपके पास आ जाएँगे। लेकिन ऑनलाइन दोस्त की क्या गारंटी है कि अगर आपको कोई परेशानी आई तो वो आ जाएँगे आपके पास, क्योंकि कौन कहाँ का है? कहाँ का नहीं आपको नहीं पता ना? तो मेरा कभी विश्वास नहीं बना आज तक शुरुआत से ही।
अच्छा। हुँ। ओह! अच्छा तो मुझे ये बताइए कि जैसे अ, आपका तो चलिए ऑनलाइन दोस्ती में कुछ नहीं है पर आप अपने आस-पास लोगों को देखते होंगे। तो ये बताइए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोस्ती आपको किस प्रकार लगती है कि हाँ ये दोनों दोस्तियाँ जो हैं ये अलग-अलग होती हैं, इसके बारे में मुझे कुछ विस्तार से बताइए?
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। नहीं मुझे अलग-अलग तो यूँ ही लगती हैं क्योंकि आप पूरी तरीके से पहले तो ऑनलाइन दोस्तों को जानते नहीं हैं। ठीक है? वो जितना आपको बताएगा, उतना ही आपको पता लगेगा। अब वो क्या चीज़ें अब मान लो कोई, क कोई डिग्री बता दे कि हाँ मैंने ये वाली पढ़ाई की हुई है। आप कैसे पता लगाओगे कि वो डिग्री सच है? आप कैसे पता लगाओगे कि हाँ सच में ये इतना पढ़ा-लिखा है? या वो कोई बता रहा है कि मैं यहाँ रहता हूँ तो क्या श्योरिटी है कि वो वहीं रहता है? क्योंकि असली दोस्तों का ऐसा होता है कि मान लो हमारे स्कूल के दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त हैं तो ऐसा होता है कि कभी ऐसा मौका मिलता है कि हम उनके घर गए या उनकी मम्मी से मिलने का मौका मिला या उनसे बातचीत करने का मौका मिला। तो असली दोस्तों की पहचान तो बहुत जल्दी से हो जाती है। अभी आप कॉलेज वाले दोस्त देख लो 1 डेढ़ महीने के अंदर आपको सब कुछ पता लग जाता है। कितने भाई-बहन हैं, क्या काम करते हैं, और क्या प्रोफेशन है, पापा कैसे हैं, तो वही वाली चीज़ है। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन वाले में आपको क्या चीज़ें पता चल रही हैं उसकी सच्चाई का कोई वो नहीं है, बेस नहीं है। आप कैसे पता करोगे? कोई ऐसा वजूद नहीं है उस चीज़ का।
हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी। अच्छा मुझे एक बात बताइए? हाँ, हाँ। हाँ। तो ये बताइए कि ऑनलाइन दोस्तियों में लोग ऐसे झूठ भी बोलते हैं क्या? जिस तरह आपने ज़िक्र करा कि अ, वो झूठ बोल देते हैं अपनी डिग्री के बारे में या फ़िर अपने बारे में तो ऐसा आम ऐसा होना आम है क्या?
हुँ। हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आम है, अभी आप देखो कि अ, इतने सारे लोग होते हैं, वो अ, कुछ भी मतलब मिनिस्ट्री में है, ऐसा कुछ भी मेंशन कर देंगे या कु बट ये श्योरिटी नहीं होती कि वो मिनिस्ट्री में है भी कि नहीं? क्योंकि बहुत वहाँ पे कोई चेकिंग तो हो नहीं रही है, कोई सर्टिफ़िकेट तो लग नहीं रहा है कि आप कुछ भी अ, नहीं लिख सकते हो। तो कोई भी अपने बायो में कुछ भी लिख देगा, कोई भी किसी के मैसेज में कुछ भी लिख देगा, तो ये वाली चीज़ मुझे लगता है कि बहुत ख़तरनाक होगी आज के टाइम में कि आप नहीं जज कर सकते कि ये इंसान सच में इस फ़ील्ड में है कि नहीं है?
जी। हुँ। हुँ। जी, अच्छा तो आपने कभी ऐसे कुछ अ, अपने आस-पास महसूस किया है या फ़िर देखा है अपने दोस्तों में कि किसी ने ऑनलाइन दोस्ती करी। और ऑनलाइन दोस्ती में वो बहुत ही जल्दी जुड़ गए और फ़िर उनको बाद में उसका खामियाज़ा बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा?
हुँ। हाँ। हुँ। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, जैसे एक हमारे कॉलेज में एक लड़की थी, उसने मुझे बताया कि वो किसी इंसान से बात कर रही थी। वो शायद बाहर के थे, मतलब विदेश के थे। और काफ़ी दिन से बात काफ़ी दिन मतलब आप समझ लो कि लगभग-लगभग 8-9 महीने तक वो लोग बात कर रहे थे। बात करने के बाद उस इंसान ने बोला कि मुझे अ, भारत आना है और भारत आने के लिए कुछ टिकट के पैसे समथिंग कुछ कम पड़ रहे थे, जाने क्या था? तो उन्होंने पैसे की डिमांड की। मतलब मेनली वो पैसे का फ्रॉड था। पैसे की डिमांड करी वो भी 8-9 महीने बाद कि मैं मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ और मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैं जैसे ही आऊँगा तो मैं आपको दे दूँगा। उस जो बच्ची थी वो मेरी जूनियर थी वो, उसने अ, पैसे डालती गई 1 बार डाला। उसने बोला कि अभी ये वाला अमाउंट कम पड़ रहा है तो इतना डाल दो। फ़िर उसने दोबारा अमाउंट डाला। तो लगभग लगभग उसे 1 से डेढ़ लाख के आसपास की उन्होंने, वो किया था फ्रॉड किया था और उसके बाद ब्लॉक कर दिया था।
ओह! हुँ। अच्छा। इतना बड़ा अमाउंट। अरे! ये तो काफ़ी अ, ये तो काफ़ी निराशाजनक बात है कि मतलब
दुबारा बात ही नहीं हुई। हाँ, क्योंकि उनके पास उनका कोई आधार कार्ड भी नहीं था। उनके पास उनका कोई प्रूफ भी नहीं था कि वो कौन थे, क्या थे? बस डायरेक्ट इंस्टाग्राम से बात हो रही थी। तो इंस्टाग्राम मुझे लगता है कि कोई सच्चाई नहीं दिखाता कभी भी।
हाँ। जी, ये तो आपने काफ़ी
आप कहाँ ढूँढोगे अगर वो ब्लॉक कर देगा आपको तो।
हाँ, वही ये तो काफ़ी ख़तरनाक बात बता दी आपने मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को जो है इस तरह की चीज़ों से सतर्क ही रहना चाहिए। पर अब मुझे ये बताइए कि जैसे अ, हमारा जो म मतलब परिवार होता है समाज, संस्कृति तो ऑनलाइन दोस्ती पे इसका क्या असर दिखता है? मतलब क्या घर वाले जो होते हैं ये जो जो भी कोई अगर इंसान जो है ऑनलाइन दोस्ती बनाता है और उसे अपने घर पर बुलाता है। तो कैसे अ, समाज, संस्कृति, घर वाले स्वीकार कर लेते हैं आसानी से या उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं?
हाँ। हुँ। बिल्कुल, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। नहीं, कई बार मैंने सुना है कि कभी रेयर में मैंने बताया ना 90 प्रतिशत तो ठीक है 10 प्रतिशत है कि कभी काम कर गया, तो कर गया। जैसे मैंने एक इंसान का सुना था कि उन्होंने ब्रदर बनाया था किसी को, किसी को भाई बनाया था ऑनलाइन और काफ़ी हद तक वो ठीक भी थे और वो शायद अ, उनकी शादी में भी आए थे और उनके शादी में भी काफ़ी ख़र्चा वग़ैरह दिया था तो ऐसे लोग मिल जाते हैं। मानती हूँ उस चीज़ को बट 90 प्रतिशत लोग ख़राब ही हैं। तो हर बार आपकी संस्कृति को फॉलो करें या आपकी संस्कृति को समझें या आपके घरवाले समझें, उन लोगों को ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार हो सकता है कि अच्छे लोग मिल जाएँ 1-2 परसेंट तो वो अच्छे लोग, हाँ, आपकी संस्कृति को भी समझेंगे और आपके घरवालों को मुझे लगता है दिक्कत भी नहीं होगी। क्योंकि जो इंसान फ़िज़िकली आके मिल लिया, तो मुझे लगता है कि उस पे विश्वास बन जाएगा, ये चीज़ होती है।
हुँ। अच्छा। अरे वाह! हुँ। हाँ। सही बात है। तो मुझे आप ना थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि आप अस असली दोस्तों में ना बड़ा ज़्यादा विश्वास रखती हैं। तो असली दोस्ती किस प्रकार होती है, उसमें किस प्रकार से लोग जो हैं अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और क्या-क्या चीज़ें उसमें जो है वो बड़ी मज़ेदार और ख़ास होती हैं। इसके बारे में मुझे कुछ विस्तार से बताइए?
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी, देखो असली दोस्ती में ना मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आप उस इंसान को जानते हो पर्सनली कि मतलब सामने आप मिले उस इंसान के नेचर को जानते हो कि कब उसे गुस्सा आएगा कब उसे अच्छा लगता है, कौन-सी चीज़ उसे पसंद है, कौन-सी चीज़ों से नहीं पसंद है तो मुझे लगता है, असली दोस्ती वही है। अभी जैसे मैं अपनी बेस्ट फ़्रेंड की बात करूँ तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। उसे मेरे बारे में सब कुछ पता है उसे मालूम है कि हाँ मेरी ये-ये आदतें हैं। मुझे क्या-क्या चीज़ें खाना पसंद है जैसे उसे मीठा बहुत पसंद है। मुझे ये चीज़ मालूम है क्योंकि मैं उससे मिलती रहती हूँ इसलिए मुझे पता है। मुझे स्पाइसी तक चीज़ें बहुत पसंद हैं वो उसे मालूम है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मिलते रहते हैं, हम आपस में समय बहुत ज़्यादा बिताते हैं। तो मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम आपस में समय ज़्यादा बिताएँ क्योंकि जितना ज़्यादा मुझे लगता है कि आप दूर-दूर हैं उतना ज़्यादा आपकी दोस्ती अ, लंबे समय तक नहीं चलेगी क्योंकि चलाने के लिए आपका बातचीत करना, मिलना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप अगर सामने वाले इंसान के बारे में जान ही नहीं रहे जैसे अभी मैं अपने कॉलेज के दोस्तों के बारे में बात करूँ कि जब तक कॉलेज था या जब तक हम बातचीत कर रहे थे वो दोस्ती थी। जैसे ही अभी पिछले डेढ़ 2 साल से हम बातचीत नहीं कर पाते या मेरे पास भी समय नहीं होता। हम बातचीत मानें तो इस टाइम पे कोई दोस्ती नहीं मुझे नहीं पता कि कौन कहाँ? क्या काम कर रहा है? मुझे नहीं मालूम। तो मुझे लगता है कि साँझा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितना ज़्यादा हम दोस्ती में साँझा करते हैं उतनी ज़्यादा दोस्ती मज़बूत भी होती है, ये वाली चीज़ भी होती है। अब कहीं न कहीं देखा जाए तो असली दोस्ती होती है जो हमारे अकेलेपन को खत्म करती है।
हाँ, ये तो है। ओह! समझ गई। हुँ। और क्या? हुँ। जी। हुँ। अच्छा। सही है। ओह! वैसी बात है तो मतलब आपके हिसाब से ऑनलाइन दोस्ती अ, फ़ेक होती है और अ, असली दोस्ती जो होती है वही बेहतरीन होती हैं। क्या कभी आपने ऐसा कुछ उदाहरण देखा है जहाँ पर ऑनलाइन दोस्ती बड़ी कारगर रही हो और काफ़ी अच्छे लोग भी मिले हों और आपने कभी ऐसा खुद अनुभव किया है क्या?
बिल्कुल। हाँ जी। हुँ। हाँ नहीं वही मैंने आपको बताया कि 1 जो ल लेडी थी उन्होंने ब्रदर बनाया था। वही एक अच्छा मेरे को सुनने में आया कि ऑनलाइन दोस्ती भी अच्छी होती है वरना उसके अलावा मैंने आज तक कभी कोई ऐसा एक्ज़ाम्पल सुना नहीं है कि ऑनलाइन दोस्ती भी कभी काम करती है। असली दोस्ती के तो बहुत सारे एक्ज़ाम्पल्स हैं, हाँ असली दोस्ती भी कभी-कभी खराब निकल जाती है ऐसा भी होता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी ही होगी सारी दोस्तियाँ। बट हाँ ये है कि असली दोस्ती पे आप विश्वास कर सकते हो, विश्वास नहीं टूटेगा आपका।
जी। हुँ। हुँ, हुँ। जी। ओह! ओह! लेकिन ये बताइए कि अभी आपने बता बोला कि असली दोस्ती भी कभी-कभी जो है खराब निकल जाती है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ है कि असली दोस्ती में आपका कुछ खराब अनुभव रहा हो या फ़िर आपके साथ कुछ हुआ हो जिससे आप बहुत ज़्यादा जो है दुखी हो गई हों। और ये भी बताइए मुझे कि आपने अपने आस-पास कभी ये सुना है कि असली दोस्ती, जैसे आपने ऑनलाइन में फ्रॉड का बताया। क्या कभी आपने सुना है कि असली दोस्तीयों में भी जो है फ्रॉड या फ़िर इस तरह की कुछ बातें जो हैं वो हुई हों?
हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, ऐसा होता है बहुत बार क्योंकि असली दोस्ती में भी लोग हाँ फ्रॉड करते हैं। क्योंकि असली दोस्ती भले ही आपको पता है उस इंसान के बारे में सब कुछ है लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है वो आपके लिए अच्छा दोस्त ना हो। वो किसी और का अच्छा दोस्त हो सकता है, लेकिन आपके लिए ना हो कि अ, मान लो आपसे या वो कुछ होता है ना कि अपना फ़ायदा रहेगा तो आपसे बात करेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बात करेगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं, हो सकता है उनका जो कनेक्शन है नहीं बैठ पा रहा हो। जिसकी वजह से वो सिर्फ़ फ़ायदे तक ही आपके साथ रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। जैसे बहुत सारे दोस्त ऐसे हमारे स्कूल में भी थे, कॉलेज में भी थे कि जिनका जब तक फ़ायदा रहता था वो तब तक बात करते थे। उसके बाद वो अपना साइड हो जाते थे, नहीं बात करते थे। तो हमें भी समझ आ जाता है ना धीरे-धीरे कि ये इंसान सिर्फ़ अपने फ़ायदे के टाइम पे आता है या अपने मतलब के लिए आता है। तो हम मेरा मेरा भी ऐसा होता था कि जब मैं समझ जाती थी कि ये दोस्त ऐसा है तो मैं खुद से वहाँ से साइड हो जाती थी कि हाँ ठीक है। कि ऐसे दोस्त भी मिलते हैं जो लंबे समय तक नहीं जाएँगे और जिनको सिर्फ़ अपने फ़ायदे से मतलब है सामने वाले से कोई मतलब नहीं है, तो कई बार ऐसा होता है। और लेकिन ऐसे दोस्त भी असली मिल जाते हैं कई बार कि वो जो फ्रॉड करके भाग जाते हैं कि आपसे पैसे ले लिया या वो गायब ही हो गए उन्होंने जगह ही चेंज कर दी। तो कई बार ऐसे भी दोस्त मिलते हैं।
हाँ। ओह! ऐसा भी होता है। हुँ। जी। अरे! ऐसा भी होता है। हुँ। हुँ, अच्छा तो मुझे आप ये बता दीजिए अब की अ, ऑनलाइन दोस्ती और अ, असली दोस्ती में फ़र्क़ क्या होता है? मतलब अ, कुछ ऐसे मुझे छोटे में ही बता दीजिए कि जिस तरह से लोग जो है समझ सकें कि हाँ ऑनलाइन दोस्ती की ये सकारात्मक प्रभाव हैं और अ, असली दोस्ती के क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव है। तो मुझे दोनों पहलू को देखते हुए ना इन दोनों के बारे में थोड़ा सा फ़र्क जो है स्पष्ट कर दीजिए?
हुँ। हुँ, हुँ। देखिए, ऑनलाइन दोस्ती का मैं सबसे बड़ा वो बताऊँ आपको अ, फ़ायदा यही है कि बस खाली अगर आपको तुरंत 2-4 बात करनी है किसी से कि आप अकेला महसूस कर रहे हैं। और 2-4 मैसेज करने आपने किसी को, उस तक के लिए ठीक है कि आप 2-4 मैसेज करोगे रिप्लाई आ जाएगा, आपको ठीक लगेगा बात खत्म। लेकिन आप अपनी जो भावनाएँ हों वो व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन असली दोस्ती में अपनी भावनाएँ बहुत अच्छे से व्यक्त कर सकते हो। और असली दोस्ती में मुझे लगता है कि आप सामने वाला इंसान भी आपको समझने की कोशिश करेगा क्योंकि ऑनलाइन वाले आपको नहीं पता कि उस इंसान की भावनात्मक स्थिति क्या है? तो वो अब वो आपके भावनाओं को समझे ना समझे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। असली दोस्ती में ये फ़ायदा रहता है कि हाँ ये गारंटी है कि सामने वाला इंसान अगर आपका अच्छा दोस्त है तो आपकी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझेगा और आपको सही राय भी देगा। ऑनलाइन दोस्तों में आप ये गारंटी नहीं रख सकते कि वो आपको अच्छी राय देगा कि कैसे। तो असली दोस्ती में राय भी बहुत अच्छी मिलती है।
अच्छी बात है। हाँ। जी। ओह! हुँ, हुँ। ठीक है। जी, काफ़ी अच्छा बताया आपने और काफ़ी अच्छी-अच्छी कहानियाँ और उदाहरण भी साझा किए मेरे साथ। तो बातचीत में जान डालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपके साथ।